Allora, in realtà uno dei ricordi più belli, appunto, è inerente al Marocco, nel senso che andavamo a casa dei miei nonni. Hanno la casa in campagna, quindi tutto bello grande, c con la villetta, e, ehm, ci riunivamo tutti. Cioè, ad esempio, quest'estate, l'estate scorsa, eravamo praticamente in 20 perché c'eravamo noi, c'erano i miei cugini con noi loro genitori, cioè, eravamo veramente in tanti. Poi è proprio un'atmosfera completamente diversa, tante risate. Esatto, sì, sì, è proprio, ehm, il ricordo che mi rimarrà sempre nel cuore. Cioè, mi dispiace perché, comunque, forse, l'anno scorso era l'ultimo anno in cui saremmo stati tutti insieme, poi poi iniziano eh, ognuno inizierà poi a lavorare, non ci saranno più le ferie, e prima stavamo 1 mese insieme, praticamente. Esatto.
Mh-mh. Che bello. È un po' come al sud, no? Eh, bello, mi piacciono un sacco a me 'ste cose. Perché? Ah, dici che non riuscite più a farle combaciare. Ah, peccato, però, magari, nelle feste, no?
Ehm. Eh, sì, però la vedo un po' difficile, ecco. Prima, magari, stavamo, praticamente, 1 mese e mezzo insieme, ora, cioè, forse a malapena staremo 2 settimane, probabilmente. Quindi, sì.
E-e-e Ah, cavolo! Vabbè, dai, diciamo che, comunque, è meglio che niente. Sei riuscita almeno, anche quelle 2 settimane, lì a riunire un po' tutta la famiglia. Cioè, pensa che io, ehm, cioè, i miei parenti abitano tutti qua, ma per me è rarissimo che si riunisca la famiglia intera, quindi. <inhales>
Sì, sì, sì, è vero. Ehm. Esatto, infatti noi, in realtà, era dopo 5 anni che non ci vedevamo, quindi tantissimo. Quindi, infatti, sto cercando di migliorare i rapporti, ecco. Infatti sono scesa quest'anno da sola per 2 mesi e cercherò di farlo anche più spesso.
Ah, cavolo! Mh. Bello, e giù c'hai, praticamente, tutti i parenti?
E più i nonni. E comunque sì, quindi, essendo che stanno invecchiando, vorrei viverli un po' di più e poi c'ho i parenti un po' sparsi.
I nonni. Eh, sì, e immagino che dici: "Cavolo!", ti viene un po' di di paura anche che sono gli ultimi momenti, magari, che ti puoi vivere. Eh, sì. Ma d ti piace a te, mhmm preferisci stare là o preferisci stare qua?
Esatto, sì, sì, sì. Mh-mh. Oddio, bella domanda. Ehm, diciamo che a me, mhmm, Milano non piace.
<exhales>

Eh, de è stata un'abitudine per circa 7 anni, sì, poi adesso tantissimo che non vado più.
Ah beh. Mh-mh.
Però appunto, mi son tornati in mente quei ricordi: noi andavamo sempre con il camper, <smacks lips> insieme sì, ad altre ad altre famiglie. Anche a me infatti poi l'han venduto, <chuckles> non gliel'ho ancora perdonata. <chuckles> Ehm, e niente, andavamo lì, eravamo sempre a con altri dei nostri amici così. Ci mettevamo i camper proprio facevamo tipo l'accampamento sulla spiaggia. Sì, e stavamo lì tutti insieme, stavamo u un mese intero, tra l'altro poi giravamo un po' tutte le le spiagge, le isole; e
Bello. Secondo me unisce tantissimo. <chuckles> <chuckles> Mh-mh. Bello. Io ho un ricordo simile, nel senso che, ehm, ogni tanto essendo che sono originaria del Marocco e ho i nonni ho i nonni lì, ehm, spesso andavamo in macchina, nel senso che io ho parenti sia in Francia che in Spagna, quindi ci fermavamo in ehm, un po' da mia zia e un po' da mio zio, ed era bello, nel senso che, mhmm, a fare viaggi in macchina o in camper, non lo so, cioè li preferisco rispetto a prender l'aereo e andare.
Ah wow. Okay. Bellissimo. Sì, sì, anch'io, anch'io. Infatti anche quest'anno speravo di riuscire a fare una roba del genere.
Poi facevamo sì. Esatto. Cioè io penso che sia una cosa che farò in futuro con la mia famiglia, perchè, mhmm, unisce di più, nel senso che le risate che ti fai durante il viaggio, poi uhm, esatto, sì, sì, è proprio completamente un altro un altro mood, un'altra esperienza. Poi c
Mh-mh. La musica, cantare. Sì. Sì, poi sembra di essere un po' più nei vecchi tempi, no, cioè
Esatto sì, sì, sì, è vero.
come quando si vedono i film tipo sulla Route 66, hai presente che vanno in macchina con senza il tettuccio, con la musica a manetta? <chuckles>
<chuckles> Esa È vero, è vero. Sì, sì, sì. La strada tutta dritta, col deserto di fianco.
Brava. Eh, diciamo che in Grecia la strada non era proprio tutta dritta, anzi qualche bell'infar qualche infartino me lo son presa con <smacks lips> con tutti i tornanti che c'erano, a volte mamma mia che paura, però bellissimo, sì sì. Anch'io infatti no, no, io ho 2 fratelli, 1 più grande e 1 più piccolo, te?
<breath> Ma tu sei figlia unica? Ah, quindi quella di me io sono la qua cioè so' la terza di 4.
Ah wow. <giggles> Beh belli numerosi, dai.
Quin eh sì. Quindi Ma in realtà è bello, nel senso che, mhmm, io n cioè, non invidio le persone che magari sono figlie uni cioè figlio unici. Cioè, mhmm, è completamente mhmm, esatto. Poi a cioè una cosa magari banale, ma è è necessario comunque pensarci, sì: quando i genitori diventeranno più anziani, e gestirsi da soli, uhm, i genitori è tosta; cioè dal punto di vista emotivo e dal punto di vista anche burocratico. Quindi è un impegno così è necessario.
No, è vero, mi sa un po' di solitudine, no? Mh-mh. Eh no, è vero. No, no, è vero, è vero. No, beh, se si è già almeno in 2 diciamo così, si riescono a dividere un po' i compiti. Eh sì, ehm, so sai che non su questa cosa qua in realtà io non ci avevo mai pensato, però è vero. Infatti, va beh, già in 4 siete a posto. <chuckles>
Esatto sì, sì, sì. Eh sì. <chuckles> Sì, esatto. Ehm
Speriamo il più tardi possibile. <chuckles>
Assolutamente, veramente. E
E te invece con la tua famiglia infatti cioè, che ricordi belli hai?

Eh, non lo so, nel senso che sto valutando di fare i master all'estero, quindi forse mi farò un periodo da sola, ecco. Quindi, non lo so.
Ah, okay. E vabbè, però è bello anche poi una volta che c'hai la tua casetta, che non devi dipendere da nessuno, ci sta.
È vero, sì, sì, sì.
Eh, anch'io all'inizio ho fatto un po' fatica ad abituarmi. Vabbè, ti dico, per me è stata una cosa positiva, ma perché appunto con mio papà non avevo un bel rapporto e quindi, cioè, tu mi dici magari che la cena per te era un bel momento in cui stavate tutti insieme, vi facevate le risate, cose così. Per me invece la cena era un momento di ansia totale, cioè dove, cioè, facevo fa facevo pure fatica a digerire, no, perché non me la vivevo bene. Non parlavamo, cioè io non parlavo quasi mai, al massimo parlavano mio padre con la sua tipa, così, però, cioè, si era proprio una un'atmosfera in cui si sentiva che era tutto abbastanza forzato, no, e quindi per me è stata un po' anche una, diciamo, una lib una liberazione. Infatti al mio fidanzato glielo dicevo sempre, dicevo: "Cavolo, mi fa strano entrare in una casa, tornare a casa e non avere l'ansia e ad essere tranquilla", perché magari prima io comunque lavoravo, facevo la barista e tendevo sempre a stare in giro il più possibile, così, dici, magari facevo il turno di pomeriggio e tendevo sempre a stare in giro, così tornavo a casa tardi che i miei eran già a letto, ehm, perché mi mettevano proprio ansia il fatto, boh, di di di stare con loro.
Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Sì, sì, sì. Mh-mh. Ah! Sì. Mh-mh. Okay, per stare fuori casa. Mh-mh. Quindi molto meglio ora. Molto meglio ora praticamente.
Eh si, eh sì. E adesso è bello perché uhm.
E che valori, cioè, trasmetterai ai tuoi figli? Cioè, vivendo che tra e che valori trasmetterai ai tuoi figli? Vivendo quello che hai vissuto, che cosa accadrebbe poi?
Cosa, scusa? Eh, io quello che dico sempre anche al mio fidanzato, ma anche prima che sapevamo che fossi incinta così, è che, cioè, se io avessi fatto dei bambini, 1 mi sarei scelta a fianco una persona buona che ero sicura che, ecco, che non avrebbe mai fatto passare anche certe situazioni, anche solo di ansia e di disagio ai miei figli. E poi appunto, cioè, voglio che vivano una vita in cui si sentano liberi di, cioè, di essere se stessi, che se hanno un problema sanno che devono contare su, cioè, soprattutto su di noi, che non vadano, come faccio io magari, a fidarmi magari più dei miei amici o le persone esterne perché ho paura a parlarne con i miei, no? Cioè, quindi voglio che abbiano una vita tranquilla, che sanno che comunque noi siamo sempre lì ad aiutarli.
Sì. Assolutamente. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì. Sì. Mh-mh. Un'atmosfera di sfi di fiducia, praticamente.
Esatto, sì, sì. Quello più che altro per me è la cosa importante. E te invece?
Concordo.

Ehm, anche io, cioè un po' come la tua situazione, nel senso comunque i miei stanno ancora insieme, però ovviamente il padre è sempre un po' più complicato il rapporto. Ehm, però crescendo, nel senso, magari dimentico le cose che so' successe di negative, cioè nel senso cerco di andare avanti, anche per comunque poi, mhmm, loro invecchiano e non vorrei stare lì con rancore, cioè vorrei godermi questi anni anche ora che loro.
Bene. Mh. Eh sì. Eh, però anche anche io l'ho fatto, ma non è semplice, perché poi mhmm, cioè io vado sempre un po' a periodi, nel senso che basta poi una piccola cosa che mi ritorna tutto il rancore <chuckles> proprio; e quindi, ehm, ricomincia tutto da zero. Diciamo che adesso sono un po' mezza obbligata a farci pace, infatti esso è un periodo che, anche col mio ragazzo stiamo andando lì più spesso, stiamo cercando di di stare più tranquilli, anche co soprattu con mio papà, magari di riprendere un po' il rapporto, perché a breve dovrò sganciargli una bomba, nel senso che ho scoperto di essere incinta. <chuckles> E quindi <chuckles> Grazie. E quindi volevamo cercare di, uhm, diciamo, boh, mhmm, attenuare un po' la situazione, cioè mettere un po' di di, ehm, vibes positive prima di dirglielo, così.
Sì, sì, sì, vero. Okay. Mh-mh. Sì. Okay, e quindi devi ripararlo. O congratulazioni! Oddio, che bella noti E eh, sì. Sì, sì, sì.
Cioè con boh.
Indi vivi da sola?
S ehm, sì sì, io so' andata a convivere col mio fidanzato, vabbè da poco, da tipo 9 mesi.
Cioè col tuo compagno. Ah, okay.
Sì, prima vivevo con mio padre tra l'altro. Cosa?
Ehm, ti stai trovando bene? Stai trovando bene?
Sì. <chuckles> Alti e bassi anche qua, perché comunque noi ci siamo conosciuti 9 mesi fa, siamo andati a convivere 8 mesi fa. Quindi
<coughs> Oka quin 2 an cioè meno di 2 anni, alla fine?
No! Da, 9 m cioè 9 mesi praticamente. Abbiam fatto tutto subito, appena ci siam conosciuti dopo 1 mese io ero qua a vivere. <chuckles> Sì, proprio n non abbiamo perso tempo diciam.
Ah! Okay.